まず電車でのスマホマナー、気になることはどんなことですか？
そうですね、なんか。 なんか、電車って今、あの、電車の中で、あの、スマホを使ってて、なんか、僕が、ちょっとこれ、ちょっと、これ迷惑だなって思ったのが
はい。 はい。
なんかあの ま、なんかアラーム設定できるんですよね、スマホスマホで、今のそう、それで、なんか、ここの駅までに降りここの駅で、で、乗り換えとか、この駅で降りると時に、そのなんか何分後みたいなかわか分かるわけじゃないですか、このこの今、この
そうですね。うんうんうん。 はいはいはい。
それで、なんか、その時間に、なんか、アラームをセットして
<giggles> はい。
なんかそれで、それでなんか、あの、その時間になった瞬間、そのアラームが作動して、ちょっと自分も目が覚めて降りるみたいな。
ああ、え、なるほど。
人がいいたんですよね、その都内都内の都内なんですけど。
はいはい。
それがちょっと僕的には、なんかこれ、すごい、なんかあの、利己的だなというか、周りのことマジで考えてない人だなと思ってしまいましたね、それを見て。
<giggles> ということはその方は電車の中で、寝ていて、降りるのをああ。はい。
そうです、そうです、はい。 寝てて、そのそのアラームが鳴ってちょうどそのアラームを止めて降りていくっていう感じで、これちょっと、周りとかにちょっとこう音と、例えば、耳でちょっと、ま、音が弱い方とかもいますし
うーん
うん、それでちょっとこう「ちょっと迷惑だなこれ」とは思っちゃいましたね。
周りの人の反応はどうでした？
ま-周りの人はなんかまあ ま、でもぶっちゃけ東京って人がいっぱいいるんで、ま、そういう人もま、普通に割といるんで、なんかまあ、「そういう人もいるよね」くらいの感覚だったと思うんすけど、ちょっと僕はちょっとあの地方から東京に来てたんで
はい <chuckles>
「ちょっと迷惑だなこの人」と思っちゃいましたね僕は。見慣れる見慣れない光景だったのでこ地方にはやっぱそんな人いない、いなかま、いたとしても、ま、そんなに人がやっぱ密集してないんで
<laughs> はい。 ああ、そうですね。うんうん。
なんかそこあんまりなんか、うん、めいわ迷惑ちゃ迷惑。だからまあ、うん、「都内でそれ、ややってくるか」と思っちゃいましたね。
<laughs> 結構じゃあ、電車の中で人は混んでたんですね？
うん、ま、そうですね、都内だったんで、そう。
うーん。え、そのアラーム以外にも何か気になったことありますか？
そうですね、スマホをまうーん、そうです、なんか、例えばですけど、なんかあの なんか、イヤホンイヤホンで結構なんかこう、音がでかめな人とか。で、ま、それでちょっとこう
ああ、はいはい。
あの、周りにちょっと音漏れしてるけど
はい。
ちょっとこう、本人は気づいてないみたいな、パターンもやっぱありますよ。
イヤフォンをしているんだけれど、音量が大きいので、結局外に音が漏れて聞こえてしまう。
うん。 そうですね。 そういう感じです。そうそう、それでちょっとこう
いや。
ちょっと迷惑やなと思ってましたね、それを見て。マナーちょっと
<chuckles>
マナーもちょっと、どおなうん。
そいうん、でもそいっ、時って本人はやはり気づいてないんでしょうね。
ん、ま、そうでしょうね、本人はちょっと気づ気づけてないんでしょうね、ちょっとこう、多分気づいてないっていうか。
うーん。
だからちょっと、本人もそれをその場合ちょっと本人も悪くないのかなともちょっと思っちゃったんですけど。
はい。
なんか、ちょっとあれですね、スマホでちょっと やっぱ、スマホでちょっと今ちょっと、ま、みんな、絶対その電車に座電車ん中にいると大体、ま、みんなスマホ、なんで、ま、それってもう法整備とかも整ってないですよね、多分スマホ、 は。
ああ、そうですね。うん。
うん、だから結構マナーマナー、本人のこう、性善説にのっとってやってるしかないんで
はい。
その、スマホマナーみたいの結構、こう、学校とかでも、ま、教えてくれないんで、結構
うーん。
ま、親が教えるしかないみたいな感じになっちゃって、親とかが教えるしかないと思、感じです うん。
うーん。うんうんうん。何かでもそのマナーで気になる場合って特にこの世代とか何か特徴はありますか？
ああ、でもなんか 世代か、そうですね。ん、でもなんか、やっぱ若い世代の方がそういうことやっちゃう気がしますね、やっぱまな 若い世代の方がやっちゃう、ま、でも、僕が見かけた感じだと両方ともやっぱ若い人だったんで。
はい。ああ。でもあの、先ほどね、ええ、おっしゃったように、例えば親が教えるしかない。でも例えば、ま、親が教えられなくても、どうやったらその、マナーって向上に繋がるんでしょうね？
そうです。 ま、でもだから、その、電車の中例えばですければ、その電車の中とかでマナーマナーをこう啓蒙するしかない気がしますよね。こう、こう、電車の中とかで、こう、このこの声はダメですよみたいの。
ああ、はいはい。 それはどうやってですか？
ので。 ああ、でもそれは、なんかこう、えいぞなんか電車の中とかって、ちょっとこう、このまこれはやめてくださいみたいなのがちょっとあの、が多分ないんで、その、これをやめてくださいっていうのを、こう、なんかえい映像で流すみたいな。
はい。 はい。 ああ、はいはいはい。
を、で、やれば結構、割と減るのかなともおも思ってみて。なんか今、その、な やってんのってこう、ん、なんか乗り換えこの駅からこの駅乗り換えですみたいな、まあ、数分間隔なんで、まあ、しょうがないとは思うんですけど、そっちの方がじょそっちの情報の方が大事なんで。
うん。 はい。 はい。
しょうがないと思うんですけど、なんか、その映像とかにちょっとこう、このマナーこのマナーを守ってくださいみたいな、もっと入れた方がいいんじゃないかなって、うん。まあ、映像っていうんだったら、あと壁紙壁に貼るとかでもいいです。ポスター貼るとかでも結構
はい。
まあ、割といいのかもな。
うーん。
まあでもまあでも結構まあでも最悪、ま、くそれでも変わんなかったら、もう法律で縛るしかないですよね、だから。
<laughs> そうですね、あの映像とか、ええ、まあ、ポスターとか、確かにあの、その携帯電話のマナーではなくても、えっと、例えば、全然違うマナーのことに関しても、まま、電車の中じゃないにしても、まあ確かに張り紙であったりとか、まあ、テレビで呼びかけたりとかしても、なかなかこう、守られないマナーってどうしてもあるような気がするんですけど。まあそれで、例えば効果がない場合、次のステップ、法律ってさっき仰ったんですけど、どんな法律がいいと思いますか？
うん。 うーん。 まあでも。 ま、ば まあちょっとこう、あれですよね、だからまあ罰金刑とかに まあでもどうなんすかね、でも
はい。
ま、罰金刑とか数千円します、数千円の罰金刑みたいな感じ。
<laughs> それはね、どういうことに対する罰金でしょう。例えば、あの電車の中で大声で携帯電話の話をするとか、えっとイヤホンを使わずに、ぼあの動画どういうことに対して罰金を設定したら良くなると思いますか？
なるんですかね、まあ。 ああ。 まあちょっとこう、あれですよね、周り まあその騒音音、なんかこう、結構多分騒音とかでも結構今あの、それで結構法律で縛ってるんですよね、実際その、電車以外の電車の中では多分それはできないんですけど、例えば結構そのこ工事の音が、この、だから工事現場でこのここのこのこれ以上音を出しちゃいけませんみたいな法律で、結構あるんですよね。そういう感じで、この、それをちょっとこう、電車と中とかに応用して
はい。 ああ、はいはい。 ああ、なるほどなるほど。
ま。
うんうん。
その、それをやってはいけませんみたいな感じにすると、ちょちょっとこう、その、騒音っていう効果があるのかなって思っちゃうんすね。
<chuckles> うーん。ま、罰金でそういう行為を取り締まる なかなかでもその実施を、どうでしょうね、誰が取り締まるんでしょうね。<sniffs>
ま、でも結構、ま、実際はただ難しいんで、なんかこう、あれですよね、だから、取り締まるのは難しいんで、一応でも法律的になんかの法律になると結構みんなこう、割とこう
うーん。 はい。
法治国家ですから、日本はやっぱり。ほほ法律がやっぱ、ま、強いわけですから、この、ま、取り締まれなくても法律に載ってるっていうのは結構意味があるんじゃないかなとは思っちゃいましたね。
はいはい。 はい。 ああ、それがあるとうんうん。
法律にある。 ん、やっぱま、基本的に、やっぱその、法律を守るんで、守らなくちゃ法治国家を守んなくちゃいけないんで、ま、その法律にあるっていうことで結構守る守るっていうその意識が芽生えるってのは結構割と効果はあるんじゃないかなとは思っちゃいましたね。
はい。 はい。 ああ、何もないよりは、こういう法律があるんだからという皆さんに。それによって少し行為が変わってくるかなと。うーん、うんうんうん。
そうですね。 うーん。 うーん。 ま、あとはちょっとこれマナーとはちょっと違うかもしれないんですけど、ちょっと今モバイルバモバイルバッテリーとかで結構その、それがちょっとこう
はい。 はい。
それが原因だと火事とかになっちゃったりするんですよね、その、モバイルバッテリーそうそう。それマナーとはちょっと違うかもですけど、モバイルバッテリーというかまあ禁止になるかもしれませんね、そういった意味で、うん、そのうち。
はあ、ありますよね、最近。はい え、<chuckles> 全般にですか？<chuckles>
いやでもそれによって結構その、電車が止まっちゃったりすると
はい。
あの、割とこの、でんでん電車、あの、が、会社側に結構かなり結構その あの、利益なくと止まっちゃったりするだけで結構もう色々めんちょっとあれななっちゃうんで、なんか、モバイルバッテリーとかちょっとこれ、どうなんだろなと思って見てます、僕は。
はい。 あ、今後もう少し取り締まりが厳しくなるとか、禁止になるとかっていうことですか？
うーん、ま、そうです、なんかもまあでも そうです。なんかあと、モバイルバッテリーはちょっとこう、ええ、割と誰でも使ってるんですけど、ちょっと僕これはちょっとこれ
はい。
なんか、使えなくなっちゃうんじゃないかなとは思って見てますね、その長い目で見た時に。ま、この、おすすま、ここ数数数十ま、こ10年では変わんない気は、とは思うんですけど、こう、数十年の間にまあどんどん変わっていくんじゃないかなと思って見てます、そういった意味
ええ。 はい。 はい。 あ、そうなんですか。でもほんとに今、まあ誰でも持ってるとまでは言わないにしても、まあこれだけ携帯電話の持ってる人が多いし、なくてはならないものになっているので、バッテリーがね、なくなると困っちゃうから、いろんな種類とかね、出ていて、携帯している人も多いんではないでしょうか。
ええええ。 うん。 そうです、でも まあ、でも、なんか、そうですよね、だから結構難しいんですけど、でもそれ、例えばですけど、なんかスマホなんか あの、なんか2、3台持ってれば、ま
はい。
まあ、でも、なんかスマホもね、だからそういった意味で結構あの 電車の中でスマホを使って、その火事とかになった時に、その賠償金とかとんでもないことになると思っちゃったんで
うーん。 ああ。
その そま、どういう感じにするかつたなら、しゃ社会が、そう、どういう風に動くかによっては全然か、ま、変わると思うんですけど、なんかこう まあ、あいう火事とか起きちゃうとね、なんかこう、人命もちょっと危ない危ないというか
はい。 もちろん安全にもね、関わってきますよね、うん。
うん。 だからちょっとこう そうです、だからちょっとこう、それあの火事とかになると本当に、一酸化炭素とかで、ちょっと一酸化炭素中毒とかちょっとかなり危ないんで
はい。
しかもそれ、東京の大都市とかんなって、ああ、あの火事とかになっちゃう、東京の大都市の、電車とか火事とかなっちゃうとこう、禁止になる
はい。
なってもおかしくない状況状況なんじゃないかなって思っちゃいましたね。やっぱああいう、結構多い多いんでね、しかもその、そのニュースが1個か2個とかあったら全然なんか、あ、まあ全然、まあ全然大丈夫でしょ、とか思って、結構もう、多いんで
うーん。 あ、はい。 はい。
なんか、長期的に見た時にちょっとこれな、はちょっとこれ このモバイルバッテリーみたいなものは、ちょっとこう、電車ん中とかでは、ちょっと控え控えるようにというか
はい。
なるっちゃうんじゃないかなっていう。
そうすると電車でのスマホマナーとして、ま、電車で、あのスマホの、えっと、モバイルバッテリーを使って、充電ができなくなる
うん。
かもしれない。
そうですね。だから、それでなんか だから、結構そのもバッテリーもね、どうなっちゃうんだろうなっていう、そのも充電できなかま、スマホスマホを縛ることは多分できないんですよ、それはさすがに。スマホを使って、電車ん中でスマホを使ってはいけません。そこで縛ることできないんで、だからモバイルバッテリーバッテリー、そのスマホ自体のバッテリーがなくなっちゃうんで
そうですね。うんうん。はい。はい。 うん、特にはい。あの、ま、た例えばね、電車でもまあ、長距離で乗る場合、長時間で乗る場合とかあると、まあ充電をね、あの、充電がえっと、ケーブルでできる場合とまあ、そうでない場合も、勿論あるので
どうなるんかなと。 うん。 ええ。
充電をね、したい人もどうでしょう。あるのではないでしょうか、今のところ。
ま、今の所はそうですね、そ多分そこまで、ちょっとこう、ま、あまり、そ今の時点では、そんな問題視されてないと思うんですけど
ええええ。
だ、これで、なんか、もしなんかこう、やばい時期、もっとやばい事件とかではなったら結構、こう社会動くかなと思って見てますね。そう。
ああ、す長い目で見ると、何か変化があるかも。
うん、かもしれないですね、結構。
ああ。
うん。
どうですか、あの実際に充電してる人とか見かけますか？
あ、てか、基本的にあれじゃないですか、でも まあ、でもしまあ、そうですね、でもしてる人も、ま、もうあんまま、自分的には、ま、したくないなっていう、な怖いんですよ、最悪の
<laughs>
ま、れいてんれい何パーセントかもしんないすけど、なんか、使う電車の中で使うの怖いなって思っちゃいましたね。なんか事件とか、はい、起きるとね。
はい。 うーん。 まあ、実際に電車の中で充電したくても、皆さん持ち歩いてはいる可能性は高いかもしれませんね。
うんうん。 うん、そうですね。なんか実際にその僕の持ってたそのモバイルバッテリーはこの前なんかあの、なんかリコールリコール対象になってたんで、ちょっとこれ、あ、これ、ああんま使ってなくてよかったなっていう、その、思っ
うーん。 あ、そうなんですか。
そうなんすよ。
何か危険な事象があったのでしょうか。<chuckles>
なんか、その、こ工事工場でなんか不純な物質が入っちゃったんですよね。その、中国の会社だったと思うんですけど、大元が。それちょっとこう
ええええ。 はいはい、はい。
製造過程の時にちょっとこう不純な物質が入っちゃったね、こうリコール対象みたいな感じになっちゃいましたね。うん。
そういうケースもあるんですね。本当に、今はい、そういった点も考えて、今日は本当に電車でのスマホマナ、興味のあるお話ありがとうございました。
そうなんすよ。 ありがとうございました。
はい、では失礼いたします。
はい、失礼します。